Nah, eee, mungkin aku ada sedikit penasaran nih Kak, eee, mengenai gaya berpakaian Kakak tadi kan, yang gayanya, eee, agak maskulin tadi. Nah, menurut Kakak nih ya, mmm, pernah nggak sih Kakak tuh mencoba, mmm, pakaian yang yang sangat, mmm, feminim, Kak?
Oh, pernah, pernah.
Mhm, pernah nggak, mungkin, apa apa apa apakah ada ketidaknyamanan gitu, Kak? <chuckles> Mhm.
Jadi, pernah. Eee, sebetulnya gini, kalau aku pakai pakaian feminim itu biasanya untuk acara-acara tertentu. Misalnya kayak makan malam acara kantor, gitu ya. Itu biasanya aku pakai pakaiannya, eee, pakai baju terusan atau dress. Yang cantik, pokoknya bener-bener emang cewek banget, gitu ya. Terus aku pasti pakai hak tinggi, terus kemudian pasti rambut aku, aku eee, apa, <tsk> ke salon dulu lah ya. Ibaratnya bener-bener emang beda dari yang biasa, gaya tampilan maskulinnya. Nah, itu aku nggak nggak pernah ada rasa tidak nyaman. Karena menurut aku kadang-kadang wanita kan punya sisi kapan kita harus jadi feminin, gitu, ya? Nah, itu biasanya aku nyaman juga kalau pakai baju seperti itu. Tapi hanya untuk acara-acara tertentu. Kenapa? Kalau sering dipakai ke kantor, itu kita nggak punya cukup banyak waktu, untuk berpenampilan seperti itu. Kan karena kalau kita udah berpakai-pakaian seperti pakai dress, kan harus dandan cantik, rambutnya harus di eee, apa, ditata supaya cakep, gitu ya. Nah, itu tuh nggak ada waktunya. Itu bisa 1 jam sendiri untuk berpakaian seperti itu. Tapi tetap nyaman. Cuman ya memang bedanya kayak bukan diri kita sebenarnya, walaupun kita suka juga.
Mmm. Oke, mmm. Oh, iya, ya. Oh, kayak gimana? Mmm, mhm. Mhm mhm. Oke, heeh. Mhm, makin dilihat, gitu. Oke. Hmm, mmm, oke, betul. Mhm. Oh, iya, lebih praktis juga. <chuckles> Mhm, betul betul betul. Mmm. Nah, oke. Oke. I menarik banget sih, Kak. Berarti kan, mmm, sebenernya Kakak secara, mmm, sisi feminim pun tidak menolak yang enggak mau sama sekali kan, Kak? Jadi menurutku masih masih oke banget sih ini.
Iya. Iya.
Mmm, mhm. Nah, terus kalau boleh tahu nih Kak, mmm, sebenernya semaskulin apa sih kalau aku boleh tahu, Kak? Dari bahannya, atau, dari warnanya, gitu? Atau se aksesoris tertentu nih yang, mmm, selalu sering Kakak pakai, mmm, dalam fashion keseharian?

Itu, sih.
Mmm, oke, Kak. Nah, terus, mmm, kalau aku boleh tau nih, ya, Kak. Mmm, ada gak sih, Kak, suat 1 idola atau artis atau influencer lah, yang menggambarkan kayak, oh, Kakak tuh, sering ngeliat dia gitu dari gaya berpakaiannya? Kalau boleh tau, ya.
Eee, aku, sih, dari dulu gak pernah punya favorit idola yang untuk berpakaian, karena, eee, kebanyakan tadi, ya, kalau, eee, idola perempuan itu mereka, kan, senangnya pakai baju terusan atau dress gitu, ya. Yang cantik gitu kemudian yang kelap-kelip gitu, ya. Terus kemudian pakai sepatu hak tinggi yang 10 sentimeter, 15 sentimeter itu kayaknya kalau diadopsi ke gaya saya, itu kayaknya nggak masuk gitu, ya, karena memang konteksnya enggak enggak apa namanya, enggak sesuai sama tempat kerja saya gitu, kan. Tapi biasanya aku lebih suka kayak ngelihat barang-barang laki-laki, sih. Jadi biasanya kalau ada model-model laki-laki, gitu ya. Misalnya kayak pakai jaket kulit, terus kemudian ada jam tangan yang dipakai modelnya, itu biasanya aku se lebih sering lihat yang seperti itu. Karena menurut aku kayak, oh, keren ya. Kok, kenapa ya, bajunya perempuan misalnya nih, baju perempuan kan, rata-rata kan, eee, itu dia senangnya kan, yang tipis-tipis, ah, pas badan gitu, ya. Tapi begitu ngelihat laki-laki misalnya pakai baju cuman pakai baju berkerah gitu ya, bahannya bagus, itu aku bisa tertarik dan aku bisa beli baju laki-laki itu. Karena menurut aku kayak, kalau perempuan tuh, misalnya pakai baju berkerah nih, ya, kan, tangannya kan, kadang-kadang ngepas banget ya, terlalu ngepas gitu ya. Sampai aku mikir, kok perempuan pakai baju kayak gini apa enggak itu ya, enggak susah bergerak heeh. Itu makannya aku bilang, kok kayaknya kayak terlalu memasakkan diri gitu ya, jadi susah bergerak, kan. Nah, begitu lihat baju laki-laki yang model berkerah, oh, ada ada ada ibaratnya a nggak terlalu ngepas tapi, dilihat itu tetap jatuh ngikutin badan gitu. Menurut aku, sih, lebih oke, ya. Sama yang kedua, baju kulit atau jaket kulit. Nah, itu perempuan itu rata-rata modelnya itu yang me memang feminin gitu, ya. Padahal kalau jaket laki-laki, kan, memang kerahnya, eee, apa namanya tegas, terus kemudian ada kancing di depannya itu lebih bagus gitu, dibandingkan dengan jaket perempuan kalau menurut aku ya.
Mhm, mhm. Oh, nggak punya favorit, iya. Heeh. Mmm, mhm. Mhm, betul betul betul. Mhm. Mmm. Mhm. Mhm. <chuckles> Heeh, oke, heeh. Mhm. <chuckles> Oke, ya ya ya. Mhm. Mhm, ya, oke. Iya, ya, betul. Mhm. Ketat, ya, Kak. <chuckles> Mhm. Hmm. Oke, mhm. Mmm, oke. Mmm, oke, mmm. Oke, menarik banget nih, Kak. <chuckles> Jadi aku banyak dapet apa, pengetahuan juga nih. Tapi kalo boleh nih, ya, Kak, a mmm, aku tau, itu kan, gaya fashion Kakak, mmm, ini kalau boleh nanya nih. Apakah Kakak juga sedikit, eee, maskulin nih, untuk gaya rambutnya, Kak, atau potongan rambutnya?

<clicks tongue> Eee, kalau yang laki-laki biasanya berpendapatnya itu mendukung. Karena pasti saya selalu di dikasih, apa namanya, inputan. "Hmm, baru lagi nih bajunya.", "Hmm, nih", eee, apa, "beda lagi nih, sepatu boots-nya.", maksudnya, mereka mengamati sampai selevel itu, gitu ya. Tapi kalau yang perempuan biasanya, suka tidak suka dengan cara berpakaian gitu, karena dianggapnya, kenapa sih, eee, terlalu menonjolkan, apa yang kita punya, gitu. Padahal sebetulnya itu kesukaan kita, ya. Bukan menunjukkan kayak misalnya, barang ini mahal atau enggak, terus kemudian mereknya apa, enggak. Jadi lebih ke arah kalau perempuan itu mungkin a ya tadi ya, karena membandingkan dirinya dengan yang kita pakai tuh, "Kenapa sih, kok pakai pakaiannya seperti ini", gitu sih.
Mhm. Mhm, oke. Mhm. <laughs> eh he Mhm, <clicks tongue> oh, menarik juga tuh, Kak, mhm. Mhm. Mhm. betul. Iya iya iya. Mhm, oke d tapi dari sejauh sejauh ini, mmm, kalau misalnya orang berpendapat nih, tentang pakaian Kakak tadi, mmm, Kakak lebih kayak, "Oh, yaudah", mmm, atau memang, eee, menanggapinya dengan sangat serius nih, terutama mungkin, mmm, yang tadi ya banyak, mmm, cewek cewek mungkin yang berpendapat bertolak belakang, gitu, Kak?
Eee, kalau aku sih menanggapinya biasa aja, ya. Karena aku bilang bahwa itu kan jati diri kita, cara berpakaian kita tuh kan jati diri kita, gitu kan. Nah, kalau orang tidak suka dengan cara berpakaian kita, aku cuman bilang dalam diri aku sendiri ya nggak papa. Karena kan aku tidak dibelikan oleh kamu, gitu ya. Jadi aku mau berpakaian seperti ini, itu ah hah, tidak mempengaruhi apapun terhadap kamu, gitu ya. Kan orang memang punya gayanya masing masing, gitu ya. Tapi kalau mulai udah mulai kayak e banyak kayak menyampaikan pendapat yang kurang baik atau negatif, biasanya sih aku, ya udah cuekin aja. Karena menurut aku nggak penting juga sih kalau kita ladenin, karena tuh kan urusan kita sendiri, gitu ya, cara berpakaian, gitu sih.
Mmm, oke, mmm. Iya, betul betul, masuk akal, mhm. Mhm. Betul betul betul. Uang uang kita ya, Kak. <laughs> Hmm, iya, betul.

Eee, sebetulnya berpengaruh, gitu ya. Cuman kan kadang-kadang faktornya gini, banyak hal sih, orang kenapa pakai pakaian yang ibaratnya, eee, mencerminkan diri atau enggak, gitu ya. 1 adalah waktu persiapan, iya kan? Apakah bajunya udah disiapin dari tadi malam atau enggak, gitu ya. Kadang-kadang asal pilih aja, ambil yang paling atas, gitu ya. Nah, tapi kalau menurut aku itu, eee, orang itu berpakaian setiap harinya itu faktornya pasti banyak. Apakah tadi dimulai dengan persiapan, misalnya kalau persiapan pasti dia akan menunjukkan jati diri dia dengan pakaiannya. Tapi kalau dia kurang persiapan, ya seadanya, apa yang ada di lemari diambil, biasanya gitu, sih. Nah, tapi kalau mau kenal, eee, pribadi orang lewat pakaian itu, perlu dilihat lebih lanjut atau diobservasi lebih lanjut dari dari misalnya tadi kamu tanya aksesoris apa yang dipakai, seberapa sering dia pakai pakaian itu, atau sepatu itu, gitu ya. Nah, itu bisa menunjukkan bahwa memang itu jati dirinya. Gitu sih.
Mmm. Mhm. Mhm, oke, mhm. Oke, mmm. Mhm, oke oke mhm. Mhm. Betul. Mmm. Oh, iya. Mhm. Nah iya, gitu, Mhm. Oke. Oke. Nah, kalau Kakak sendiri nih ya, secara keseluruhan nih, kita ngomongin tadi ya, masalah gaya berpakaian. Menurut Kakak pribadi ya, gaya maskulin Kakak tadi, mmm, ini lebih ke soal esti estetika, kenyamanan, atau identitas diri nih, Kak, kalau boleh dibagikan secara singkat?
Kalau aku kenyamanan yang pertama, yang ke-2 adalah estetika. Karena kita menghargai diri kita sendiri untuk terlihat rapi, cantik, itu aja sih.
Mmm. Oke. Oke, mhm. Mhm. Oke, menarik banget nih, Kak, mmm, obrolan kita hari ini, mmm, aku jadi banyak, mmm, tahu juga ya, ternyata ad mmm, banyak, mmm, gaya berpakaian itu juga berpengaruh terhadap, eee, mood kita. Tapi, mmm, selagi memang lingkungan mendukung dan tidak ada ya, Kak, yang sangat bereaksi secara berlebihan, mmm, itu menurutku diteruskan aja ya, Kak. Oke, mungkin ya itu saja untuk, mmm, perbincangan hari ini ya, Kak, semoga kita bisa ketemu di lain waktu dan mungkin bisa ngobrol lebih dalam lagi ya, aku ada urusan sebentar dan mungkin aku akan pergi. Makasih, Kak.
Betul. Oke, terima kasih.